Por supuesto.
Entonces, él me dijo: "Yo quisiera que quisiera estar solo". Me dijo: "Quisiera estar solo". Y yo le dije: "Okey, ¿quieres en serio que me vaya? ¿Quieres en serio eso? ¿Quieres que me vaya?"
Ujú.
Y me dijo: "No, no. No quiero estar solo. Solo no sé qué hacer". Y yo: "Ya, okey". Ah, yo le digo: "Mira, cámbiate, vístete, y vámonos a ver una película, y no hay que hablar de muchas cosas". Y ya, poco a poco comenzó a a mejorar, y volvió en su normalidad, o sea, volvió a estar en un ca en un ánimo más, ah, ameno.
Okey. Claro, entonces tu papel fue más acompañarlo en su proceso de dolor, ¿no? De volver a a su vida cotidiana, y a las cosas que hacía normalmente antes de su pérdida.
Correcto. Ujú. Mm. Sí. No a mimarlo, porque no son niños.
Sí, esto definia definitivamente es importante. Oye, y, mm, cuéntame, ¿tú crees que todos, en algún momento, necesitamos ese apoyo emocional a veces?
Ujú. Sí, sí. Creo que muchas personas, por no decir todos, pasamos momentos donde tenemos que hablar con una persona. Tenemos que sacar esos sentimientos feos que tenemos, y saber con quién los hablas, porque esto es lo importante de las relaciones de los seres humanos, de que si uno se siente mal y hablas con la persona equivocada, puede que hagan ese día, lo hagan peor. <chuckles> Entonces, saber con quién hablar es importante.
Ujú. Claro. Que tenga el efecto contrario. Exacto, ¿y tú tienes un círculo en el en el cual apoyarte?
Correcto.